คือเหมือน เหมือนมันเป็นความรู้สึกว่า เอ่อ เขาอาจจะ อ่า เลี้ยงเราตอนนั้นอาจจะ จะไม่ได้ให้สิ่งนี้กับเรา แต่พอ ณ ปัจจุบันมีแล้วอะค่ะ เขาเรียกว่า อ่า เขามี มี มีกำลังพอที่จะให้ได้ ก็เลยเป็นการทดแทนลูกหลานแทน อย่างเงี้ยหรือเปล่า?
<chuckles> โอ้โฮ แต่แบบมันจะดี เหรอ 2 ทุ่ม แล้วเด็กด้วยนะ แบบ โอ้โฮ
ค่ะ
เออ ม แกตามใจหลานเยอะเกินไป ผม ม กลับไปเห็นแล้วแบบ โอ๊ย เนาะ ถึงว่าทำไมหลาน รักเหลือเกิน <chuckles>
อือ ค่ะ แต่มันก็เป็นความสุขเนาะคะ ใช่ แต่ก็เป็นความสุขของ ของคนแก่ที่เขาได้ให้ลูกหลาน
โอ้โฮ แต่แบบหลานจะเสียคนแทนไง ผมกลัวอย่างเงี้ย
อื้อฮือ เขาต้อง ต้องมีวิธี อ่า บางทีคนแก่เขาจะมีวิธีในการเลี้ยง เลี้ยง แล้วก็วิธีในการ อ่า ในการสอนอะค่ะ
เออ เสียคน ย่าเอาแต่ใจ เออ อันนี้ผมก็ ไม่แน่ใจเหมือนกัน <chuckles>
ก็คิดว่าน่าจะเป็น เนาะ ก็คิดว่า ข มันน่าจะเป็น อ่า มุม มุมเลี้ยงของเขาอีกแบบ หนึ่ง เหมือนกับสมัยเปลี่ยนไป การเลี้ยงดูก็เปลี่ยนไป ประมาณนี้หรือเปล่า?
อันนี้ก็ไม่แน่เลยครับ แต่หลานผม ก็รู้สึกว่ามันแบบ <tsk> มันโดนตามใจเยอะเกินไป อะ แบบ ร้องขออะไรย่าก็ให้ อะไรอย่างเงี้ย ให้ไปแบบหมดทุก อย่างอะ ผมแบบ "โอ๊ย เสียคนแท้เนาะ"
ค่ะ อืม แบบ ค่ะ ใช่ เมื่อกี้เห็นตัวเองเนาะ สมัยนั้น อือ ไม่ ไม่ได้อะไรง่าย ๆ ร้องไห้ ร้องไห้จนแบบ
ใช่ครับ ฮ เออ ไม่ได้ อะไร ไม่มี จ ผมอะ ไม่มีทางแน่นอนได้กินไอติมตอน สอง ทุ่มอะ ร้องไห้บ้านแตกก็ไม่มีทาง แถมได้ไม้เรียวด้วยซ้ำ
ค่ะ ไม่มีทางค่ะ ได้ ถึง ถึงจะตอนเช้า หรือตอนสายยังไง อ่า ถ้าไม่ คือถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ได้กินน่ะค่ะ ถ้าเป็นสมัยเราอะ
เออ